Alors, comment ta culture a-t-elle influencé tes goûts musicaux?
Heu, ça les a beaucoup influencés, heu, déjà parce que, dans ma famille on écoutait, heu, beaucoup de musique, enfin mes parents en tout cas et heu, beh, m enfin, moi j'ai grandi, heu, en France. Et heu, donc déjà, j'ai commencé par écouter beaucoup de variétés françaises très, heu, très petit, avec heu, mes parents du coup.
D'accord. Ça va de soi et quels sont, du coup, les les tu tu parles pas spécialement de variétés françaises, mais mmh, du coup, est-ce que, hem, il y a aussi, heu, des musiques traditionnelles de de la culture propre à propre à justement à mmh, à la France? Ou alors justement, tu considères ces variétés françaises comme étant aussi un peu des musiques, heu, traditionnelles de de de la culture française?
Ouais. Bah, je pense pas que ce soit vraiment traditionnel. C'est plutôt, heu, je sais pas, c'est des musiques qui sortent, heu, de l'industrie de la musique, du style, hem, heu, je sais pas, heu, on pouvait écouter aussi bien, heu, Pascal Obispo qu'Alain Bashung que, heu, Les Rita Mitsouko, j'en sais rien, plein de choses. Donc heu, je pense que ce on peut pas vraiment l'entendre comme traditionnel. Peut-être que traditionnel, c'est vraiment plutôt, heu, lié à à un héritage culturel, peut-être, heu, ouais, peut-être ce qui est lié, heu, au culte. Heu, je suis pas très pratiquant donc c'est c'est moins quelque chose qui qui m'a touché. Mais pour autant je pense qu'en fait, une musique, elle est forcément liée un peu, heu, à un héritage, heu, culturel, tu vois? Je pense. Il il y a, ouais, je p enfin, dans tous les cas même si c'est pas traditionnel, il y a forcément une composante culturelle qui est hyper forte.
Mmh. Mmh. Exactement, oui. D'accord, et Exactement. Et tu m'as parlé de de de variétés françaises, là là, j'ai envie d'en savoir plus et du coup, je me demande quelles sont les musiques dont tu te souviens?
Heu, il y a la 1re dont je me souviens, elle est assez marrante, heu, c'était L'île aux oiseaux et je crois que c'est Florent Pagny ou Pascal Obispo, je sais pas, je les confonds tout le temps. Mais je me souviens juste que, j'avais 3 ou 4 ans, et que, ma mère, heu, mettait cette musique-là, en boucle. Donc ça, je pense que c'est mon 1er souvenir, pour le coup et heu et après on n'a pas on écoutait pas que ça, heu, du tout. Ma mère écoutait plus aussi de un peu plus, comment dire, du pop rock style, heu, Cranberries, heu, donc ça c'était plutôt, heu, hem, comment dire? International, moins, heu, ouais, moins lié à ouais, à notre culture en particulier
D'accord, OK. D'accord. OK. D'accord, OK. Heu, d'accord. Mmh mh. Ouais. OK, d'accord.
et donc heu, ouais, c'était p après c'est devenu plus large, pour le coup. Mmh.
Et est-ce que tu penses que la langue, heu, c'est-à-dire, heu, la très belle langue qu'on parle, le français a joué, heu, un rôle prépondérant pour toi? Ça veut dire, est-ce que tu préfères, heu, écouter, hem, actuellement, toi, par rapport justement à mmh, à ta culture, à à ce que tu as eu toujours eu l'habitude d'écouter, heu, dans ton enfance? Hem, est-ce que est-ce que tu préfères actuellement, dû à tout ça, écouter des musiques, heu, françaises, ou alors, heu, au contraire la musique t'a fait apprendre une autre langue, comme l'anglais, que tu as complètement épousée et que et que et que tu aimes?
Heu, je pense que les musiques françaises, elles ont une place quand même particulière. Heu, je trouve à 2 titres, c'est que je parle couramment anglais aussi mais, l les paroles, heu, je vais moins les entendre. Enfin, il y a, quand même, toujours, un effort à faire, heu, pour comprendre des paroles en anglais, particulièrement quand ça va être, heu, par exemple du du rap. Ça va très vite, il y a beaucoup d'argot. Heu, vu que c'est plus parlé, je pense qu'on entend aussi plus les accents et donc, heu, donc ouais, beaucoup plus difficile à comprendre. Mais, hem, mais ouais, l'empreinte culturelle, elle a elle a un impact qui est dingue, heu, parce que quand on au-delà de la langue, quand on écoute aussi des des chanteurs comme, hem, heu, je sais pas, Barbara ou Jacques Brel, heu, j'ai quand même l'impression quand je les entends, que j'ai l'impression de de d d'entendre mes grands-parents qui parlaient de leur vie, en fait, heu, j qui ont grandi à la campagne dans une, heu, vie assez rurale, heu et ça joue. Après, heu, je sais que Jacques Brel, il est belge, heu, et qu'il est pas français, mais même comme ça, il y a toute une partie de, ouais, de la vie, heu, mais
Effectivement. Effectivement. Effectivement. Ouais. Effectivement, ouais. Mmh. Oui, oui, après après la culture aussi, c'est il y a il y a effectivement la la cu une culture, on dit, régionale, une culture française et et plus largement une culture francophone. Donc au final, heu, ça ça se retrouve heu, on se retrouve.
Ouais. Exactement, et exactement. Et je trouve en plus vu que le fait que c'était beaucoup plus interprété, en tout cas, dans le cas de la variété française, là, pour le coup, heu, assez ancienne enfin, en tout cas, on peut dire, de langue française, par exemple, dans le cas de Brel, vu que c'est une personne qui a interprété beaucoup en live et qui vivait enfin qui ouais, vivait littéralement ses ses musiques. Bah, quand il parlait de de petits instants de vie, tu avais vraiment heu, ouais, moi, j'avais l'impression de d'entendre ma grand-mère parler, en fait. Quand heu, il parle de plein de thèmes, heu, je sais pas, des bourgeois, des vieux, des amants, heu, des enfants, heu, enfin, il y a toute une ribambelle de personnes qui ouais, c'est ça.
Ouais. Mmh. Ça, ça te plonge aussi, heu exactement ça te plonge dans un monde, heu, que que tu aurais dans lequel tu aurais tu aurais aimé vivre, au final.
Je sais pas forcément si j'aurais aimé y vivre, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment incarné et et réel. Et ce que je trouve marrant aussi, c'est que, les traits de caractère qu'il dépeint, heu, même s'ils sont pris en exemple, heu, chez des chez des personnes qui vivaient il y a 60, heu, à 50 ans, bah, c'est quand même des traits de caractère qu'on va toujours retrouver. Enfin, c'est comme des pièces de théâtre, heu, la jalousie, heu, l'envie, l'amour, heu, l'amitié, heu, bah, pour dire des choses plus positives. Enfin, d s donc je pense, ouais, que c'est
D'accord. Ah ouais. Mmh. Exactement. D'accord.
En fait, dès que ça te rapproche oui, c'est ça je pense, à du vécu, à des des valeurs ou des expériences que tu connais ou même à une manière de faire la fête, bah, je pense que ça te touche, heu, beaucoup plus, en tout cas, pour moi c'est le c'est le cas.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des rituels, heu, des lieux qui t'ont fait découvrir ou aimer un certain style de musique? Moi, je pense heu, je pense au je pense aux bars, heu, aux fêtes avec Les Démons de Minuit en on on on je pense qu'on l'a tous entendu, heu, c'est passé au moins 50 fois, heu, c'est c'est c'est imprégné, tout le monde connaît la musique. Hem, donc.
Ouais. Bah, heu, pareil, je pense que moi, j'ai grandi dans un petit village avec beaucoup de fêtes de village et hem, mais c'est marrant parce qu'il y avait 2 ambiances. Quand j'étais jeune, les plus vieux, donc qui aujourd'hui auraient un âge, heu, quand même, plutôt avancé, ils militaient tout le temps pour qu'il y ait une petite valse et mais c'était assez, heu, c'était marrant. Il fallait pas tr que ça dure trop longtemps parce que, heu, parce que, heu, les plus jeunes, finissaient par s'ennuyer. Mais il y avait quand même une petite forme de transmission qui était chouette où il y avait des plus jeunes qui, bah, qui étaient contents de participer aussi. Donc il y avait ça. Et après, il y avait tout ce qui était un peu plus, heu, commercial et à la mode, à l'époque, heu, mais qui se qui restait pas mal à la mode, d'ailleurs, dans beaucoup de fêtes. Et heu, ouais, c'est vraiment des hymnes, je pense, heu, je sais pas, Born To Be Alive, heu, Les Démons de Minuit, heu, L'Aventurier d'Indochine. Et ce qui est trop marrant, c'est que, même moi, dans des soirées avec, heu, des amis, heu, en étant ado, ensuite au lycée ou même plus tard, bah, c'est des sons qu'on connaît encore par coeur. Et je pense que bah, maintenant, on peut quand même dire que ça fait partie de notre culture hein. On on n'est pas obligés de dire que c'est de la haute culture ou de la musique classique, heu, que c'est Berlioz ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça fait partie de notre culture et ça rassemble, heu, bah, beaucoup de Français, je pense même plus dans les milieux un peu ruraux, mais dans tous les cas, heu, beaucoup de Français, c'est sûr.
Mmh. Ça perdait les jeunes. Ouais. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. D'accord. D'accord, OK. Et hem, du coup, là, tu m'as parlé de tu me parlais de de de Jacques Brel, très brillant. Et à part lui, du coup, est-ce qui est-ce qu'il y a vraiment eu des artistes, justement, qui ont vraiment eu un impact sur toi ou sur tes goûts musicaux futurs ou? Parce que très souvent, on a parfois des artistes qu'on aime beaucoup, qui parfois, heu, prennent de l'âge, arrêtent de faire de la musique et on les reconnaît un peu, heu, dans le style avec, heu, d'autres artistes qu'on écoute actuellement. Donc, est-ce que toi, ça a été le cas? Il y a des artistes qui t'ont vraiment influencé, pas forcément dans leur voix, mais même dans leur style? Heu, qui et et trucs qui se reflètent actuellement dans tes goûts musicaux?
Heu, je pense qu'il y a tout ce qui est autour de de la French touch, enfin de tout tout l'héritage un peu électro, qu'on a eu en France. Heu, j c'est une source aussi de fierté, je pense, pour pas mal de français, parce que ça a eu une enfin Daft Punk, heu, Stardust, heu, DJ Mehdi enfin c'est des des gens qui ont une empreinte, heu, bah, dans le monde entier, en fait. Et hem et c'était vraiment notre culture qui était, en tout cas, reconnue comme ça, liée à ça. Et heu et ça j'en ai beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup, beaucoup, beaucoup et je pense que dans ce cas-là, hem
D'accord. Ouais.
bah c'est carrément le fait d'être français, qui fait que je vais être, heu, amené, heu il y a aussi plein dans de gens dans plein d'autres gens dans le monde, heu, qui ont écouté Daft Punk, pas qu'en France. Mais en tout cas je pense que le fait, heu, d'être français ça rajoute un un petit, heu, un petit quelque chose, quoi. Et heu, il y a ça, et après je pense celui qui d'artiste qui m'a le plus, heu plus marqué dernièrement. Je pense que c'est Stromae, c'est un c'est un belge aussi, mais, heu, francophone. Et heu, Stromae ou même, heu, même Barbara, beaucoup plus ancien. Mais je trouve que c'est des personnes qui mettent véritablement de leur personne dans leur, heu, œuvre, et je trouve que ça transmet un truc dingue, auquel on est f obligé de réagir, enfin ça nous laisse jamais indifférent je trouve et je trouve que de cette manière-là, c'est ce qui a le plus d'impact.
D'accord. D'accord, OK. Et hem, comment comment selon toi, heu, justement la musique, hem, de de cette culture francophone on va dire, hem, elle elle elle est elle est perçue et par exemple valorisée par, heu par les autres, heu, cultures, que tu as pu, heu, rencontrer, heu, en écoutant heu, par exemple, donc soit en voyageant ou en écoutant d'autres heu d'autres musiques, hem, pas forcément, heu, françaises ou francophones?
Mmh ouais. Bah, en voyageant, je trouve qu'il y avait un mix, heu, j'ai notamment vécu au Mexique pendant 6 mois et là-bas ils trouvaient que justement notre scène électro et qui est un peu liée à la French touch c'était, ultra stylé. Et heu, justement j'étais 1 mois à Mexico City et il y avait, heu, un concert juste de Polo& Pan, qui est un groupe, heu, français, d'électro. Et, heu, du coup, on y avait été avec des amis mexicains et eux connaissaient hyper bien. Et ça c'est fou parce que c'est quand même beaucoup moins connu que que, je sais pas les noms, heu, dont je parlais tout à l'heure ou Justice et cetera. Heu, et donc c'est ça après je trouve que souvent notre rap, notre scène rap, elle est quand même, heu, assez bien reçue et bien vue. Heu, moi c'est pardon?
Ah, d'accord. Énorme! D'accord. Exactement. Je lui ai dit: «Exactement!» et justement, j'allais, hem, j'a j'allais y venir, hem, au Rap. Hem, je me dis, comment justement ces ces g heu, ces goûts musicaux et, hem, tes goûts musicaux ont été modelés avec l'évolution tout simplement de de la musique? On peut le voir dans le Rap, il y a hem, i ça a énormément évolué, ça a énormément changé. Est-ce que comment toi tu l'as pris ce ce changement?
Ouais. Bah, plus petit, je vais dire, heu, du style au collège, il y avait vraiment, un la team de ceux qui aiment le rock, enfin l'équipe de ceux qui aiment le rock, heu, de ceux qui aiment le rap. Moi, j'étais dans l'équipe de ceux qui aiment le le rock. Et c'était un peu stupide et je pense que c'était lié à une heu un côté d'avoir son identité quoi. Et après je je me suis replongé dedans plus tard, heu, avec d'autres amis du coup, heu, plutôt à partir du du lycée, et et plutôt par des trucs enfin il y avait une partie de de de de sons actuels que j'écoutais beaucoup: Hugo TSR, ou le TSR crew, par exemple. C'est un tout petit peu niche mais, heu, mais pas tant. Et bah voilà, j'ai j'ai écouté énormément, a enfin avec mes amis, on écoutait ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il y a un côté où c'est
Exactement, exactement. Ah oui. Je l'ai écouté dernièrement, heu, monstrueux.
peut-être, c'est pas à l'ancienne, ça veut rien dire, mais, heu, justement, il y a pas, heu, tout ce qui va être, heu, Auto-Tune, heu, c'est un style qui est assez brut et qu'il a toujours gardé du coup. Et donc, heu, ouais un mix de j'avais réécouté beaucoup de trucs assez anciens, assez vite, et non, mais j'ai écouté de tout en fait, enfin en fait c'est sûr que ça change.
Exactement oui.
Et je pense que je suis quand même plus sensible, à ce qui est un peu plus à l'ancienne, de manière générale, mais, heu, par exemple, j'ai aussi beaucoup écouté de je sais pas de SCH qui est un truc quand même, un peu que qui a un peu ouais qui a pas mal changé, par rapport à ce qu'il se faisait avant, et heu, ouais donc je pense ça change et
Mmh. D'accord.
et en tout cas on a de la chance quand on est français de d'avoir une scène, heu, musicale qui est a aussi vivante, enfin pour le coup c'est dingue je pense.
Mmh mh. C'est varié aussi, eux.
Ouais, pour le coup c'est hyper varié et c'est des
Parce qu'il y a parce qu'il y en a pour tout le monde au final.
Ouais, c'est pour le coup c'est des vrais artistes, je pense, ou qui ont vraiment un truc à à transmettre et et, heu, moi, j'ai quand même une petite fierté, heu, enfin, pas moi personnellement, mais en tant que français je trouve que c'est un t c'est un héritage qui est quand même génial, qu'on a.
D'accord. Effectivement. Et hem, ça, hem, tu m'as parlé tu, heu, tu tu m'as parlé du fait, hem, que très justement tu as tu étais dans tu as vécu, heu, ton enfance dans un milieu rural et que vous écoutez beaucoup de musique. Il y avait des fêtes de village, heu. Moi moi moi, je sais que par exemple, hem, il y il y a il y a une fête de village qu'on appelle «les conscrits,» par exemple, je je sais qu'il y a il y a différentes fêtes de village comme ça et je me demande c'est des événements qui permettent aussi, de se re reconnecter avec ses racines culturelles. Je me demande est-ce que toi, il y a des musiques, heu, qui te permettent justement de te reconnecter?
Heu, franchement, je s là comme ça, je je sais pas vraiment. Enfin en fait, des musiques heu, moi, c'est plutôt les musiques, t heu, que j'ai qu'on a écoutées en boucle, avec mes amis quand j'étais au lycée, dans mon village, heu, ça c'est des trucs qui qui restent. Mais <chuckles> ça partait dans tous les sens, hein, ça pouvait être aussi bien, heu, Matmatah, heu, que du rap que des sons obscurs enfin mais en tout cas dès que je les entends, ça me ramène heu, ouais, à mes racines pour le coup. C'est ça qui est le plus fort pour moi en tout cas.
D'accord. D'accord. En tout cas je te remercie pour ton partage.